Est-ce que tu peux me raconter, heu, une séance ou heu, un événement pendant lesquels tu as complètement perdu la notion du temps?
Ouais, carrément, heu en fait, hem, je suis parti cette année, heu, en voyage et heu, j'ai fait, heu, ce qu'on appelle, heu, du snorkeling, donc heu, c'est du masque tuba.
Oui. D'accord.
Et en fait, hem, heu, moi je vais te mettre dans le contexte un peu plus, c'était en Asie en Indonésie
OK.
il y avait, heu, une petite île qui s'appelait, heu, Pehl Island, heu, heu, non pardon, hem, Gili Meno, rien à voir, qui s'appelle Gili Meno qui était, heu, très petite île, il y avait même pas de voiture tu vois? C'était vraiment minuscule.
Hein hein. Ah oui, d'accord, ouais, une petite île, heu, perdue au milieu de de l'océan donc?
Heu, non, pas perdue au milieu de l'océan parce qu'il y avait quand même des grosses îles à côté, heu, et puis elles étaient 3, c'est il y avait 3 toutes petites îles assez proches, on les voyait même à l'oeil nu, tu vois donc vraiment à côté. Heu, on avait même l'impression qu'on pouvait nager, alors en vrai les distances elles sont toujours un petit peu étranges avec l'eau mais heu, mais heu, ça paraissait vraiment proche
Oui. OK. Oui. Mmh.
et en fait sur cette toute petite île c'était très naturel, tu vois? Et on m'avait parlé d'un endroit où on pouvait faire du snorkeling donc du masque tuba assez facilement. Heu, il y avait, heu heu, de ce qu'on m'avait dit: «beaucoup de tortues» et moi c'était vraiment ça que je voulais chercher, tu vois?
Mmh mh. Ouais. Ah oui, des tortues!
Ouais des tortues d'eau, heu, et c'était vraiment pour ça que j'étais là presque, tu vois vraiment, j'avais entendu parler de cette petite île.
Mouais, c'est ça que tu voulais voir en priorité?
En priorité exactement. C'est ça, c'est le mot, priorité aux tortues <chuckles> et heu, on m'avait parlé du coup de cette île qui pouvait potentiellement abriter pas mal de tortues. Effectivement c'était le cas donc j'étais très content et en fait si tu veux, heu, le matin donc j'a j'avais fait de une une rencontre là-bas, un couple, je leur avais parlé de cette envie de voir des tortues et on m'avait dit qu'il y en avait. Et du coup, heu, j'avais dit, heu, si vous en voyez, hésitez pas à me dire, tu vois? <chuckles>
Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais.
Et ils m'ont envoyé un message, heu, un matin en me disant voilà, devant, heu devant ce cet endroit devant le Soraya café précisément
Ouais.
il y a, heu, on a vu ce matin plein de tortues donc j'étais trop content donc là il y avait plus aucun doute, heu, c'était sûr et certain que j'allais y aller. Je quitte mon île pour la rejoindre, pour rejoindre cette petite île
D'accord. Ouais. Mmh.
en bateau, et heu, le jour même du coup arrivé sur les coups de 15:00 à peu près, plutôt quatorze heures
Ouais. Mmh.
je je vois je prends un masque tuba quelqu'un qui en vendait forcément ils en vendaient beaucoup, hein, parce qu'ils savaient très bien que, voilà les gens ils ils voulaient aller voir ce qui ce qui ce qui se passait dans l'eau.
Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, bien sûr l'eau l'eau elle est elle est assez, heu, a assez claire je suppose, assez translucide?
Ouais c'est de l'eau turquoise, c'est vraiment l'eau turquoise de qu'on peut imaginer en Asie quoi, et puis, heu, je savais aussi qu'il y avait du des des coraux donc il y avait du corail, heu, de toutes les couleurs un petit peu ici, donc heu, je savais que dans tous les cas même s'il y avait pas de tortue, ce serait beau, tu vois? Globalement, heu
Ah là là, magnifique! Ouais. D'accord. Ouais, c'est c'est très beau à voir, ouais.
parce que partout autour tu as des tu as des poissons multicolores du du corail, heu différentes espèces de poissons comme des poi heu, des poissons‑anges enfin tu sais voilà ce genre de genre de choses, heu, typiques, heu, ouais, ah oui, c'est splendide pour le coup, c'est splendide, et c'est typique tu sais de la pas forcément de l'Asie parce qu'il y en a un peu partout mais des endroits où il y a du corail quoi, tu vois?
Ça donne Mouais. Oh ça doit être magnifique. Mmh. Mmh. Ouais. Hein, hein.
Voilà, et donc heu, je suis parti pour une petite session de de snorkeling, heu, je me suis dit: «Vas-y je vais y rester à peu près, heu, 1 petite heure en même temps c'est dans l'eau donc au bout d'un moment je vais peut-être avoir froid et je mets les pieds dans l'eau en fait l'eau elle est carrément on va pas dire chaude mais elle est presque chaude quoi elle est juste parfaite.
Mmh mh. Oui. Ouais. Hein, hein.
Et heu, et puis je mets le la tête sous l'eau et là, directement il y a une tortue, heu, en dessous de moi
Ouais.
alors vraiment directement quoi, instantanément il y a une tortue.
Hein, hein.
Et du coup, heu, je me suis dit: «OK là mais là c'est le moment de rêve quoi, <chuckles> c'est parfait là mais c'est sûr et certain je vais rester longtemps ici quoi».
Ouais. <laughs> Ouais, ça doit être impressionnant quand même de se retrouver face à une tortue, heu, comme ça sous l'eau, heu
Ah bah finalement j'ai
parce que ce sont de grosses tortues en plus?
Alors la 1re que j'ai vue était pas si grosse et mais c'est vrai qu'elle été très proche, alors après je sais, heu, du coup si je entre guillemets «je rêvais de voir des tortues» c'était parce que, voilà, je sais très bien que si j'en voie, elles sont pas elles sont ni ni dérangées par notre présence et elles ne nous dérangent pas non plus. Tu vois, vraiment, heu, et ça, ça m'a choqué aussi à quel point elles elles en ont rien à faire qu'on soit là ou pas quoi. <laughs>
Ouais. Mmh. D'accord. Ah oui, elles se elles s'occupent pas de de de de vous quoi en fait, et ouais, ouais, ouais, c'est c'est comme si, heu, vous n'étiez pas là.
Ah, mais pas du tout quoi, pour le coup, heu Bah, concrètement le ouais, mais, voilà c'est ça. Heu, vraiment si tu es là ou pas elle fait sa vie, tu vois? Elle a pas du tout peur c'est bizarre, parce que les poissons tu sais tu t'approches ils ont peur et tout. Elles, elles ont pas du tout peur donc je l'ai vue, heu, bah, je l'ai suivie pendant, heu, tu vois je saurais pas trop te dire combien de temps, mais longtemps je pense au moins une 1/2 heure ou 20 minutes, heu, je l'ai juste suivie. Je nageais à ses côtés, je la je l'observais de très proche du coup, heu, à quelques centimètres quoi. Carrément c'est je pouvais la toucher si je voulais, il y avait pas de souci avec ça.
Mmh. Ouais. Mmh, d'accord. Ouais, mmh mh. Ah ouais, génial!
Alors il f il faut éviter pour pour leur, heu, santé et cetera. J'avoue, j'ai quand même voulu toucher le la la la carapace 1 fois parce que je pouvais pas m'en empêcher. Alors je l'ai pas je l'ai pas trop fait
Mmh. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que, oui, on est quand même tentés, hein, c'est normal, hein, ouais.
Ouais, ouais, ouais, mais tu vois si tout le monde fait ça, heu, si les gens ils abusent, ils les carrément, ils leur tiennent par la carapace et tout, bah, ça peut, peut-être leur, heu, non, si si c'est pour les effrayer, pour les faire partir pour carrément les déranger, heu, en termes de santé enfin c'est pas le but, donc voilà, je je j'ai pas, je n'ai pas abusé du tout.
Mmh. Ah oui, oui, oui. Ouais ça, c'est pas bien, mmh. Mmh. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. <gasps>
Mais c'est vrai que pendant 20 minutes là à peu près j'étais avec elle et puis après je me dis: «Bon bah, je vais aller autre part» tu vois? Je je vais continuer mon exploration de l'endroit, heu, ailleurs, je vais je vais la laisser tranquille cette tortue.
Et Mmh. Ouais. Mmh mh.
Et là je suis parti pour, heu, quelques quelques quelques temps de de voyage, heu, tu vois, j'étais vraiment plongé dans mon monde. En plus il y a vraiment un truc où qui fait perdre un peu la notion du du temps ou la réalité c'est que, tu es en dehors de l'eau, il y a le bruit extérieur, les gens qui parlent un peu, les bateaux même tu vois qui sont à côté. Tu plonges et tu mets la tête sous l'eau et d'un coup, tout est calme, tu vois? C'est vraiment un autre monde, tu plonges dans un autre monde, heu
Oui. Ou wow. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mouais.
d'une manière assez intense, tu vois? Donc heu, donc vraiment pour, heu, pour se perdre et et et heu, se se déconnecter de la vie réelle, c'était vraiment parfait quoi, et du coup je suis parti pendant quelques heures carrément, heu, je pensais que ça avait duré 1 heure, je reviens ça faisait 2 heures et 1/2
Mmh. Ouais. Ouais.
où j'ai vu plein de tortues au final différentes, j'ai exploré, j'ai été j'ai plongé, j'ai vu un serpent de mer carrément
Oui. Ouais.
enfin j'ai vu plein d'espèces différentes et c'était, heu, c'était incroyable pour le coup il y avait de tout partout, et je suis revenu là, je je pensais pas avoir fait 2 heures et 1/2 de
<gasps>
de de d'expériences quoi, carrément donc c'était c'était énorme.
Ouais, bah, oui. Bah, heu, et heu, les gens, heu, enfin je sais je sais pas le les les le mmh, enfin je je sais pas si tu étais seule, heu, ou accompagnée, heu, les gens ne s'inquiétaient pas de ne pas te voir revenir?
Heu, j'étais seul, je c'était un voyage en solo donc je faisais ce que je voulais, heu, quand je voulais, et non personne s'inquiétait de, si je revenais ou pas pour le coup. Me donc non, il y avait pas eu d'inquiétude <chuckles> par rapport à ça.
D'accord. D'accord. Ouais. Ouais, <laughs> mais c'est vrai que, bah, tu as tu as dû t'en prendre plein les yeux effectivement et dans ces moments-là, heu, bah, oui, j'imagine que tu étais, heu, bah, vraiment dans le monde sous-marin et et ouais, je je comprends parfaitement que tu n'ai pas vu le temps passer et et voilà quoi, mais en même temps, heu, enfin, c'est formidable. C'est une une expérience comme ça, on la vit pas tous les jours.
Ouais. Ouais. Ah oui. Ah c'est ça, bah, tu sais j'ai toujours été habitué, heu, bah, à la France parce que du coup je je suis en France
Mmh. Mmh.
et là je suis parti, donc avant j'étais en Australie j'ai fait une plongée sous-marine, heu, grande barrière de corail donc qui était fantastique aussi
Ouais, tu et c'est pareil, c'est ça doit être magnifique, heu, les, bah, les coraux, le toutes les couleurs, heu, enfin c'est ça doit être, heu, c'est un petit paradis quoi en fait.
heu, mais Ah oui. En fait, ouais. En fait c'est un peu pareil, que l'Indonésie sauf que tout est plus gros, globalement, que soit les tortues, j'ai vu un requin, heu, de récif, tous les poissons. Il y avait des poissons perroquets qui faisaient ma taille, <chuckles> genre globalement tout est plus gros. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont beaucoup d'espace, je sais pas trop mais mais c'était un peu pareil, mais tu vois, j'ai à ce moment-là j'ai pas perdu la notion du temps parce que c'était une activité prévue. Il y avait les bateaux, on avait fait venir des bateaux avant, il y avait du monde. Heu, on pouvait pas trop s'écarter parce qu'il y avait pas de terre.
Mmh. Ouais. Hein, hein. Mmh d'accord. Oui. Ouais. Mmh mh.
Tu vois globalement, c'était prévu, donc j'ai pas perdu, heu, la notion du temps. Alors que là, pour le coup. Heu, et vu que j'étais tout seul, c'était mon initiative, je faisais ce que je voulais, heu, enfin, bon, il y avait le soleil qui se couchait je pouvais pas non plus, heu, rester des 10 heures, tu vois? Mais
Ouais, comme, heu comme heu oui. Mmh mh. Ouais.
je faisais ce que je voulais c'était mon initiative, donc, ouais, j'ai vraiment perdu cette notion du temps, heu, j'ai perdu cette notion de réalité, hop, j'étais plongé dans mon monde, je pensais plus qu'à ça, c'était trop bien.
Mmh mh. Ouais. Han han. Et, et justement ça t'a pas fait drôle, heu, ben voilà quand tu as remis, heu les les pieds sur la terre ferme? Heu, ça t'a pas fait drôle, quelque part? Tu as pas mis un peu de temps à bah, à revenir à la réalité justement après avoir passé, heu heu, 2 heures et 1/2, quasiment sous l'eau à à explorer les fonds marins, à rencontrer, heu, bah, des créatures, heu, absolument extraordinaires? Heu, tu vois, tu as tu as pas eu un temps de d'atterrissage un peu?
Exactement, ouais. C'est vrai que c'est tu fais bien le faire, heu, remarquer. Tu sais que quand je suis sorti de cette expérience. Déjà, j'étais un j'était vraiment j'étais un peu déboussolé, tu as raison. J'étais, heu déjà tu as vu, j'étais, heu j'avais la tête qui tournait un petit peu, heu, tu vois? Je crois que je crois que c'est lié à l'oreille interne, alors si je dis pas de bêtises, j'avais forcément p pas plus d'informations. Mais, heu, après 2 heures et 1/2 ouais, du coup, j'avais tu sais, tu es j'étais horizontal. Heu, j'avais la tête, heu, vers le bas et tout le corps en fait pour regarder en bas, forcément.
Ouais. Ouais. Ouais. Mmh mh. Oui. Ouais. Bah oui, évidemment. Mmh.
Et puis tu sais, tu as l'air qui arrive depuis un tuyau avec le tuba.
Mmh.
Donc ouais, je quand je suis sorti d'ici, bah, je il faut f j'ai dû me poser un petit peu, ce p assis, tu vois? Souffler un peu, j'étais pas épuisé mais j'étais, heu, ah, j'étais encore ailleurs, tu vois? Et ouais, il faut il faut prendre un petit temps de réadaptation, c'est clair, parce qu'après 2 heures et 1/2, heu, bah, tu as la tête qui tourne un peu, il faut il faut se réadapter.
Mmh. Mmh. N ouais. Ouais, ouais, je comprends. Mmh mh. Ouais, ouais, et puis, c'est vrai que, oui, heu, c'est probablement dû à l'oreille interne, et puis, bah, le fait que, voilà, tu aies passé autant de temps dans l'eau, heu, heu, en plus, bah, sous l'eau, quoi, donc heu, oui, heu, c'est je pense que c'est pour ça que tu avais un petit peu la tête qui tournait et et il te il fallait le temps pour que tu reprennes pied dans dans la réalité, on va dire. <laughs> Ouais.
Ouais. Bah, oui. Bah, ouais, si, je pense que c'est ça, ouais, c'est la la ré c'est la réalité, heu, qui est là d'habitude, parce que c'est pas c'est pas tout le temps qu'on est 2 heures et demie dans l qu'on est dans l'eau. Encore 2 heures et demie, je pense que j'ai dû faire plus, heu, dans ma vie, hem, mais j'a voyais plus le temps passer quand même, tu vois?
Mmh. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu, mmh, tu il t'est déjà arrivé, bah, de te retrouver dans d'autres situations, heu, peut-être pas forcément sous-marines, mais heu, d'autres situations où où c'est pareil, où tu as perdu la notion du temps?
En fait, globalement, on perd la notion du temps quand on rentre dans un état de flow, heu, c'est-à-dire, un état où on est très concentré sur sa tâche, concrètement, heu
Ouais. Mmh.
heu, ça arrive souvent. Moi, c'était à l'école, heu, pendant des examens, tu vois? Heu, concrètement, le le b le bac de philo, par exemple, qui dure, heu, quelques heures. Heu, vu que je suis très concentré sur ce que je fais, ben, ça passe très vite, tu vois? Et d'ailleurs c ah oui, d'ailleurs, c'était un truc, heu heu, quand j'étais en cours, j'étais content, heu, alors je détestais, enfin, j'aimais pas les contrôles, forcément, il fallait réviser et je je révisais très peu, mais j'étais un peu content quand il y avait 1 heure où il y avait des contrôles parce que je savais que ça allait passer vite, parce que, justement, tu es tu tu es obligé d'être concentré, tu as cet état de flow. Heu, et je pense que c'est un peu pareil, heu, alors sans parler des cours où ça va m'arrivais régulièrement, il y a un moment où je faisais beaucoup de sport, c'était avant de partir, d'ailleurs, en ce voy en en voyage.
Mmh. Mmh mh. Oui. Ouais. Mmh. Ah OK. Mmh mh. Oui. Ouais.
Et heu, des fois, ouais, je perdais un peu la notion du temps, je faisais mes exercices, j'étais un peu focus sur ce que je faisais, j'avais ma ma musique, heu, et puis je faisais mes exercices, j'avais mon plan et puis je le suivais et en fait, que ça prenne 1 ou 2 heures, heu, p ce il y avait pas de différences, j'étais juste dans mon dans mon monde, tu vois?
Oui. Oui, oui, oui et est-ce que tu est-ce que tu ne crois pas aussi qu'en général, on perd la notion du temps quand on fait quelque chose, heu, bah, hem, que que que l'on aime particulièrement, qui nous intéresse, tu vois? C'est en fait, heu, parce que quelque part le le temps, heu, quand quand on s'ennuie, le le temps, heu, nous paraît toujours plus long, tu vois?
Je pense que ça arrive aussi, oui. Ouais. Oui, exé exactement, alors pas que parce que, bah, j'aimais pas être en contrôle, tu vois? C'était pas quelque chose que j'aimais donc il y a des moments où ça peut passer vite sans même même qu'on aime, tu vois? Mais c'est sûr que régulièrement, heu, quand tu fais quelque chose que tu aimes, ouais, tu bah, le temps, il pa en fait, le temps il passe vite, tu le vois pas passer, heu, est ce que par exemple, heu, mais pas que, tu vois? Parce que quand j'étais en Australie, j'étais en voiture, heu, je travaillais dans ma voiture, je faisais Uber Eat donc je livrais des des soit des colis, soit la nourriture
Mmh. Ouais. Oui, voilà, c'est vrai. Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh. D'accord.
et heu, c'est vrai que des fois heu, je regardais pas le l'heure parce que je savais que si je la regardais pas et que j'étais déconcentré, en soi, parce que du coup, j'étais dans ma voiture, j'avais s souvent des podcasts, heu, que j'écoutais, tout ça mais en fait et puis, heu, j'avais mon travail à faire et bah, des fois, tu vois? Je pouvais très bien regarder l'heure, et dire: «Ah ouais! Ça fait 2 heures que je travaille-là, OK», bah, je alors que tu pensais pas, tu vois? Et donc il y a des fois, ouais tu fais des trucs
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais, c'est ça parce que tu étais, heu, plongé dans, voilà, dans ton activité, dans, voilà, dans autre chose, heu, après, oui, heu, heu heu, q heu, que que ça te plaise, je sais pas si ça te plaisait vrai heu, particulièrement de de de faire ce ce travail. C'est peut être que tu n'avais pas le choix que c'était pour gagner un un peu d'argent.
Autre chose. Mmh. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je devais gagner un peu d'argent forcément pour vivre <chuckles> et pour, heu, pour voyager par la suite mais malgré ça, tu vois? Ça passait vite et il y a plein de de choses comme ça. Concrètement quand, heu, on se plonge dans un livre, par exemple, heu, bah, des fois, tu es obnubilé par l'histoire et heu, et beh, voilà, justement, tu vois pas le temps passer, ou un film, hein, ça peut marcher.
Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Bah, oui, voilà, tu es absorbée par l'histoire et et voilà, heu, d'un coup, heu, tu regardes l'heure et ça fait 1 heure ou 2 heures que tu lis, en fait, hein.
<chuckles> Ouais. C'est ça, c'est je pense en fait faut c'est quand tu te déconcentres et que tu penses à autre chose et que ou que tu fais autre chose, que le temps il passe, heu, il passe vite, je pen abi il doit y avoir d'autres situations aussi mais mais ouais.
Ouais. Mmh. Mmh mh, et il y a il y a un livre, un titre de livre que tu pourrais me donner, heu, qui, heu qui t'a complètement absorbé comme ça et où tu as perdu la notion du temps?
Heu, ouais il y a un livre, il s'appelle, heu, Dompteur d'Anges, heu, qui est pas mal, qui a hem, à peu près 400 pages, et c'est vrai que l'histoire, elle est elle est en 2 parties et chacune des 2 parties, heu, quand tu l'as commencée, tu as envie de savoir ce qui se passe quoi, mais c'est c'est assez intrigant, donc ouais, il y a il y a s il y a les livres aussi, ça peut être, heu, un bon moyen pour perdre un petit peu la notion du temps et et s'évader.
Ah d'accord, je ne connais pas. Heu, ouais. Ouais, et c'est vrai que, oui, il y a certains livres, heu, qu'on a du mal à fermer justement, et tellement on est tellement on est dedans et on veut absolument, heu, connaître la fin. <laughs> En tout cas, je te remercie beaucoup de d'avoir partagé tout ça avec moi. Merci.
Ouais. C'est ça. Beh, merci à toi pour tes questions, c'était cool.